May nangyari bang hindi mo inaasahan, na nagdulot ng bagong oportunidad?
Ah, meron, kasi alam mo, um, nung July kasi, nag-start akong mag-aral ng masters.
Ah, galing!
So, yes. Tas tapos, um, yun nga, um, tapos nag-take din ako ng dahil nga 'yung mga friends ko na nagbuyo sa akin na mag-masters. Pinush din ako na mag-take ng Civil Service. So, nag-take ako ng August. Kaso hindi ako nakapag-review at all, para Kasi may bago lang din yong work ko kasi kalilipat ko lang. Kaka-start ko lang sa bago kong client no'n. Tapos ako, pinagdarasal ko lang na sana kahit papa'no pumasa ako. Pero no'ng lumabas 'yung result, mataas siya, hindi siya normal, 88 'yung nakuha ko. Yes, yes, Tas, oo, so parang alam mo 'yun? Tas biglang yung mama ko, bigla niya na na na tinawagan or parang kinontak siya nung friend niya. Eh, nagwo-work yun sa isang government, yung kilalang isang government, e ah, na entity dito sa Pilipinas, oo, na office. So, parang tapos napag-usapan nila. Tapos nakita niya na, wow, "Ang taas no'ng ano ha, score ni ganyan, ah." Eh, sabay sabi niya, oo, "Pakuha mo agad yong ano niya, eligibility niya. Tas, samahan ko siya dito sa office. Maraming opening dito sa amin." Gumanon siya. <gasps> Tapos, parang ako, eh, matagal ko nang gusto 'yon, eh. Kaso 'di ba, mahirap ngang pumasok. Parang, marami kang dapat gawin. Marami kang, alam mo 'yon, sobrang hirap niya. Tapos, sabi ko, "Oh, hala, parang alam mo yon, ang tagal ko siyang hinintay." Though, alam mo 'yon, parang mas prefer naman na ng lahat, ng halos lahat ata ng tao na mag-work from home. Na-realize ko na, oo, na parang may mga meron nga akong nakakasalumuha na parang galing government, gusto nila mag-work from home eh, 'di ba? Pero ako ang gina ang iniisip ko na lang, tutal ako nakakapag-work from home na ako, puwede ko siyang gawing part-time. Pero kasi itong government malaking security ito sa retirement ko, eh, 'di ba? Ayun.
Mm. Wow, ang taas, ah. Oo, oo. Mm. Mm. Office. Oo, oo. Mm. Mm, oo. Mm. Ay! Oo. Mm. Oo. Mm. Mm. Mm. Mm. Oo, totoo. Mm. Mm. Mm, tama. Oo tama, totoo, totoo. Ay naku, malaking ano kung ka malaking chance talaga 'yan. Ko so, yung yung pagkaka pagkakapasa mo pa lang, ang laking ano na siya, kumbaga, advantage sa ano sa career mo lalo na. Tapos, yang makapasok ka sa gobyerno malaking bagay yan. Kasi, t tama yong sinabi mong job security talaga. Kasi, 'pag nag nag-ano ka, nag-retire ka sa government maraming benefits. Hindi lang, hindi lang yong lump sum na ganyan. Minsan, nagkakaroon ka pa ng mga re alam mo yong mga opportunity sa pag-retire mo. Ah, unlike sa private na wala masyado 'di ba? Kaya oo. So, 'pagka ano no'n, 'pagka na pag nag siyempre in-applyan mo na. Ano, anong mga changes na, ah, natanggap ka na ba? O anong mga pagbabago yung nabago sa buhay mo?
Mm. Totoo Totoo. Ano sy Actually hindi pa ako nag-start. Kumbaga parang ano na lang parang naghihintay na lang ako ng start date pero sure naman na siya. So ako po excited, kasi parang ano, eh, ano siya, 'di ba, kumbaga parang bagong environment, iba ibang-iba daw siya sa kasi siyempre may mga friends na ako sa government nagtatrabaho, eh. Ibang-iba daw siya sa private, sa private companies ganyan. Ah, i-ready ko 'yong self ko kasi siyempre medyo talagang dikitan ang labanan daw diyan ganyan. Pero kailan oo. Pero ang kagandahan kasi, nagsisimula na ako mag-master, so kumbaga kahit papaano may may edge na ganyan. So ako parang siyempre para sa'kin siguro blessing na rin ni God na hindi ako parang nakapasok sa sa sa government nang sobrang bata pa ako. Kasi siguro kung nakapasok ako ng bata ako, siguro hindi ko siya ma-appreciate and at the same time baka mag-quit lang din ako kasi hindi ko kakayanin 'yong, alam mo 'yong politics, 'di ba. 'Di ba?
Hmm. Hmm. Ah. Mm. Tama. Mm. Oo, oo. Oo, oo. Totoo, totoo yan. Oo. Mm, malaking ano 'yan. Oo. Mm. Mm. Tama, totoo. Oo, oo, totoo totoong-totoo 'yan. Kasi ako nakapag-try na dati. Talagang months lang <chuckles> sa sanggunian do'n sa city namin dati. So ang medyo na na-shock din talaga ako kasi siyempre sasahod ka 15, 30, tapos konti lang ginagawa mo. Nando'n 'yong guilt lalo na 'pag bagong graduate ka. Masyadong mataas 'yong expectation mo. So mas maganda talaga nag ag kumbaga nandoon ka na sa kalagitnaan ng edad mo. Medyo mas nagiging understanding ka na at saka tama talaga 'yan na may MA ka kasi malaking puntos yan sa promotion talaga pagdating ng ano sag sa government. So maganda 'yan na ituloy-tuloy mo talaga talagang tapusin mo hanggang, ah, lalo na kung Public Administration ang kinukuha mo. Malaking ano talaga, malaking oportunidad diyan sa gobyerno. Tsaka puwede mo namang baguhin 'yong ano mo, eh, hayaan mo 'yong iba kung 'di nila ginagawa 'yong trabaho nila, 'di ba. Basta ikaw kung anong job description mo gawin mo, 'di ba. Ang ma ang maganda diyan kasi hindi masyadong ano diyan sa gobyerno, hindi masyadong mahilig 'yong mga overtime hindi masyado. So medyo ma medyo mas maluwag-luwag siya. 'Yon nga lang mae-expose ka talaga sa 'yon 'yong hindi magandang 'yan kaya mo 'yan, kaya mo 'yan, oo. Eto naman, anong ano, kumbaga ano 'yong sinabi no'ng mga tao sa paligid mo, 'yong nanay mo, mga kaibigan mo? Ano ba sila suport supo suportado ka nila sa mga desisyon mo?
Ah, talaga? <chuckles> Oo. Kaya nga daw. Totoo. Tama. Ah, okey. Aha, oo. Oo, kasi nanay ko ayaw niya talaga na nawo nagwo-work from home ako kasi never na ako nag-ayos, eh. Alam mo 'yon parang yung ngang damit ko pagbangon ko 'di ba, bago ako matulog kasi naliligo na ako. So, pagbangon ko 'yon na 'yon. Parang wala na akong ano hindi ko na inaayos yung sarili ko oo wala na 'yong social life. Sabi niya, "Lumabas ka, magtrabaho ka ng nag-aayos parang para mapanatili mo yung ano mo, yung itsura mo." Oo, ganun. Kasi yung mga friends ko naman tama yan nasa tamang edad na tayo hindi na tayo masyadong naaapektuhan sa mga ano toxicity ganyan. Sabi, "Push mo 'yan maganda mag-retire diyan. Meron pa tayong enough number of years para mag-stay", sabi nga nila. So ako, ayun naman yun naman nilo-look-forward ko. Sabi ko nga very ano ako, very open akong magsimula sa mababa. Kasi alam mo 'pag oo, 'di ba 'pag alam mo naman 'yong kakayahan mo bilang tao. Hindi ka matatakot na magsimula sa ibaba, kaya 'yon.
Ay oo. <laughs> Totoo. Yon na yon. Tama. Mhm. Social life. Oo. Oo. Mm. Mm. Beauty mo. Tama. Oo. Tam tama, oo. Mm. Tama. Mm. Mm, okey lang 'yan. Mm. Oo totoo. Oo, tsaka 'yong ano mo, 'yong trabaho mo work from home puwede mo namang gawin 'yan sa halimbawa sa gabi gano'n. So puwede mong ano oo, puwede mong gawin 'yon. So marami nang opportunities ngayon kahit na sabihin mayroon kang 9 to 5 job, puwede mong gawin pa rin 'yong dati mong ginagawa na work from home. Pero ang maganda ngayon ma nakikipag-socialize ka na talagang obligado ka nang mag-ayos ng sarili mo, 'di ba?
Mm. Part time. Oo. Totoo.
Pero ano yu paanong paghahanda ang ginagawa mo para sa susunod mong kumbaga, siyempre bagong ano 'yan, bagong ah, buhay 'yan kasi bago, 'yong trabaho oo, tapos 'yong mga kasamahan mo bago, mag meron ka nang boss na talagang andyan makikita mo 'yong boss mo?
Journey, 'no? Mm. Ako ano Alam mo kung anong pinakapinaghahandaan ko 'yung commute. Diyos ko Lord. Kasi babalik na naman ako. <laughs> Kasi dati naranasan ko naman mag-private na talagang nagko-commute, medyo 'yon talaga 'yong nagiging kalaban ko re dati. Pero alam mo 'yon, parang ngayon bumalik ulit kasi 'yung fire sa sarili ko na parang, "Ah excited ako marami ng mga options ngayon para mapadali 'yong commute may mga angkas." 'Di ba, may mga ganyan, eh. 'Di ba? So, ako parang, ah, sige mas madali na siya ngayon, and at the same time pagdating naman sa mga bagong eh, to to bagong environment ito. Siyempre at first, hindi natin maiiwasan na ma-overwhelm, mabigla, ma-culture shock, 'di ba? Pero dahil nga nasa kumbaga marami na rin tayong karanasan, hindi na ito bago sa atin, madali nalang to parang sisisiwin nalang natin. Sana nga 'no, <chuckles> hindi lang sa kwento magaling 'no. Pero alam mo 'yon, sana nga map maano ko mapagtagumpayan ko tong bagong journey na to, kasi nilu-look forward ko talaga siya at very excited ako. Kasi, sa ngayon nag-wowork pa rin ako, eh, do'n sa client ko ngayon na Pero 'pag 'pag bago maghiwalay or bago ay, pagkatapos maghiwalay ng taon, siguro do'n na mag-start. Kasi nga hinihintay ko na lang, sana talaga kumbaga maging successful naman ako dito. Kasi talagang, alam mo 'yon, ah, minsan kasi gusto mo rin ng ma gusto mo rin kasi na gusto mo 'yong ginagawa mo or gusto mo 'yong trabaho mo, 'di ba? Ayun.
Ah. Ah, gano'n. Oo, oo. Mm. Mm. Mm. Oo, kanina. Mm. Mm. Totoo, oo. Mm. Mm. Totoo. Mm. Mm. Talaga. Hmm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Tama, tama. Oo, oo. Pero hindi ma hindi naman masama talagang magsi mag-ano ka mag-try ka ng mga bagong bagay sa buhay mo kasi, diyan nagiging exciting 'yong ano, 'yong buhay ng tao, eh, 'yong mga challenges na alam mong kaya mo naman. 'Tsaka sa sa government naman kap routinary naman ang ti ang ginagawa talaga diyan, eh. So sa una, maaaring medyo bago, pero 'pag nasanay ka sa private, madaling mag-adjust sa ano, sa government. Oo ma ma madali madaling-madali 'yan, kayang-kaya mo 'yan. Lalo na 'pag ano, 'pag maayos 'yong mga kasama mo, madali lang silang magturo, so ma magaan sa gobyerno kung tutuusin. 'Yon nga lang medyo, kung talagang sanay ka na talagang mat nag-ano ka workaholic, medyo maninibago ka kasi 'yong oo kasi, light lang talaga 'yong trabaho sa ano. Pero sa tingin mo ano 'yong mga kakaharapin mong mga challenges na naririnig mo na sa ano, sa mga, siyempre nanggaling sa gobyerno gano'n, ng mga kakilala mo?
Mm. Totoo. Mm. Maninibago. Siyempre 'yong ano, 'di ba, 'yong sabi nila parang kunyari nag-open ng isang job posisyon parang sabi nila may nakalagay "May nakapangalan na diyan." Sabi nila. So, parang ano na lang, parang sabi nga ng friend ko, "'Wag kang malungkot. Mag-apply ka pa rin kasi 'yong purpose naman ng pag-a-apply mo hindi para matanggap ka lang, pero para ipakilala mo 'yong sarili mo sa kanila." Sabi niya sa akin. Ang galing nga no'n, eh. Parang sabi ko, "Thankful ako nauna 'yong mga friends ko na makapa pasok sa government kasi at least may mga ano na ako may mga tips." Oo. Madaling na, oo. Kahit na sabi niya, "Pagdating sa mga mga difficult," sabi niya, "Sanay ka naman sa mga ganyan, sakyan mo lang." Sabi nila sa akin. Oo. Ta's sabi niya, um, "Kung may marinig ka kung saan-saan sarilinin mo na lang ganyan tapos, timbangin mo." Ganyan. So, may mga gano'n sila. Sabi nga nila, "Kailangan marunong kang maglaro din mind games din diyan." Oo. Mm.
Oo, oo. Hmm. Tama totoo. Oo. Tips. Oo. Tama. Oo. Oo, totoo. Mm. Mm. Tama, totoo. Oo. 'Tsaka makisama talaga. Oo. Makisama pe sa sa totoo lang marami kang makikita talaga minsan against sa values mo, kaya lang kung ga nandoon ka na, wala kang magagawa talaga diyan lalo na kung nag-iisa ka pa lang. Minsan nagiging idealistic tayo sa mundo. Pero 'pag nandoon na tayo sa sitwasyon, mababago talaga 'yan. Ang importante lang basta ginagawa mo 'yong trabaho mo, hindi ka nagi-guilty na sinasahuran ka ng gobyerno, gawin mo lang 'yong trabaho mo, 'yon. Pero sa tingin mo ano 'yong mga mga future plans mo? Ah, talagang balak mo mag-stay ng matagal diyan? Tapos 'yong work from home mo talagang steady lang siya?
Mm. Mm. Mhm. Oo. Totoo. Oo, ang gusto ko tala pi sa totoo lang, bibitawan ko yung full-time ko na work from home tas dito ako magfo-focus. Tapos maghahanap na lang ako ng mga part-time role, sa online, 'di ba? Na puwede kong gawin, kasi siyempre, 'pag nagsisimula sa government siguro hindi naman agad-agad sobrang laki 'yong sahod, na katulad ng 'di ba? Kailangan talaga ano, maging madiskarte din. So ayun, yun yung isa sa mga bagay na pinaghahandaan ko kasi, ano, eh, malaking pagbabago siya, at the same time siyempre, kung dito sa trabaho ko ngayon, wala naman akong itinatabi na pamasahe. Pero this time, siyempre may, may transpo allowance ka ng dapat ilalaan, meron ka ng ano, snacks, lunch 'di ba? Mga ganun. So yun, yun yung mga pinaghahandaan ko rin, bukod sa mga taong pakikisamahan ko, at sa environment na bago kong kakaharapin.
Hmm. Mm. Oo, puwede rin. Mm. Oo, oo, oo, tama. Mm. Mm. Mm, tama. Mm. Ah, tama, oo. Oo, oo. Mm. Oo. Oo, totoo naman 'yan, maganda yan kumbaga, nire-ready mo 'yong sarili mo, at tsaka kapag naging regular ka meron ka ng ano niyan, eh, may uniform ka na so, hindi ka na ma-mroblema sa ano, sa, outfit mo araw-araw. Kaya sa um sa umpisa lang naman 'yan medyo mag-aadjust ka siyempre, 'yong trabaho mo, medyo lulunukin mo muna 'yong pride mo, <chuckles> siyempre, yun sa iisipin mo "Ang baba naman ang sahod ko ba't ganito lang ginagawa ko." Sa una lang naman 'yan, 'pag nakita naman na, ah, kumbaga magaling ka talaga, madaling tumaas 'yong ano mo, 'yong posisyon mo. Tsaka, ituloy-tuloy mo 'yang ano, yung kumbaga 'yong masteral mo, maganda talaga, malaking ano 'yan, malaking points 'yan sa gobyerno. Pero maliban diyan oo, maliban diyan, ano pa 'yong mga, maliban sa masteral, ah, balak mo pa mag-ano PhD, ganon?
True. Tama. Mm, 'di ba? Sabi nga. Gusto ko talagang mag-ano mag-DBA, tsaka gusto ko ipagpatuloy, tapos gusto ko rin na, alam mo yun, mag kasi may mga training din kasi, 'di ba? Na kailangan mong ma-achieve para mag-qualify ka sa mga position. So 'yon, siguro magi-invest ako sa mga ganun. Tapos sa DBA, gus kaya ko gustong mag-DBA is para alam mo yun, makapagturo din ako sa mga masterals moving forward, kasi nai-inspire ako sa mga prof namin, eh, na alam mo yun, yung pa-retire na sila tapos parang, ah, kumbaga pwede naman na silang magpahinga, pero sene-share pa rin nila yung mga experiences nila, yung mga knowledge nila sa amin. Kaya thankful ako na, 'di ba, nandun sila, willing silang gawin yun para sa amin.
Hmm. Oo, oo marami 'yan. Mm. Mm. Ay, oo nga, oo. Mhm. Tama. Oo. Mhm, oo madalas ganyan nga ginagawa 'pag nag-retire sa government, nagtuturo, may fallback talaga, hindi, hindi para kumita para maging busy 'yong ano nila 'yong kanilang araw-araw na gawain. Tapos, 'yong kanilang mind tuloy-tuloy pa rin kumbaga gumagana nang gumagana. Nakakatulong 'yon. Naku, maraming salamat sa pakikipagkuwentuhan ha, naka nakakatuwa 'yong mga kuwento mo. Sana magtuloy-tuloy na 'yan.
Mhm. Oo. Uy, salamat sa 'yo ha, hanggang sa muli, paalam.
Oo. Paalam.